はい。あの私、幼い頃、大体、幼稚園の年中さんぐらいなんで、ま、5歳ぐらいですかね。その頃って、あのすごく、あの田舎の方に住んでいまして、周りは、ちょっと田んぼとか、<chuckles> が、あったんですよね。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
あ、田んぼですか。
なのでええ、あの、凄く自然の中にいましたね、まあ、その頃までですね。ほんとに幼い頃ですよね。
あ、田んぼとか自然、いいですね。特にね
うん、今から考えるとね、凄い自然がいっぱいだったなと思いますね。
うーん、何か、そのときってどんなことをして遊んでたんですか？
あのですね、私、あの、なんかちょっと変わった子供で、あの、一回やりだすと、なんか、ずっとあの止まらないというか。あ、そうですね、周りあの、田んぼだったんで、あの、春かな、その季節によって田んぼって、まあ、ご存知の通り、あの、見た、 けが違うんですけど、ま、秋になれば、あの、稲、んん、稲が実って、あの、たやあの、稲刈りして、夏は、あ、なな、えっと、何月ぐらいですかね、田植えから始まって、今どんどん育って秋に刈ってっていうのなんですけど、なんにもない時にでど、ですね、あの、ピンク色になるんですよね、一面田んぼが。そ、ご存知です？はい。
ええええ。 うん。 うん、う はい。 へえ、ええ。 うーん。 あ、春ですか。それ春ですかね。春ですよね、きっと。ピンク色っていうと。うん。
ずそうですね。春頃あの、レンゲの花がいっぱい あの、うう咲くんですよね、田んぼに、咲くっていうか、多分あれ、あの、わざと、その、田んぼを肥やすために、農家の方が植えてらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どこの田んぼもその頃は、ピンクだったんですよね。で。うすうーん、で、そのあの、レンゲの花を摘んで遊んだっていう覚えもあるんですが、私が一番覚えているのはですね、<chuckles> その田んぼの稲刈りが終わった後って、あの、稲の、うえ刈った後が株が、あの、ん、残るんで。 うぬん切った稲。それをなんか、雨靴、あの、お、雨靴を履いて、それを踏むんですよね。
はいはい。 あ。 うん。 あ、そうですね。うん-うん。 ええ、え。 はい。 あ、ありますね、株、はいはい。 雨靴、ああ。ええ。お、あ。
なんかそれが好きで、あのずっと母親と一緒に田んぼに行って、もう「ふ踏みたい踏みたい」って言って
うんうん。 うんうん。
毎日なんか踏んでたんですよね。
え、どんな
何が楽しかったのか、子供心にそれが凄い楽しかって。うん。
うんうん。どどんな感触がしたんですかね、踏んでると。